Eh, Bang, ini aku mau ngobrol dikit boleh nggak sih sama Abang?
Boleh dong, boleh banget.
<chuckles> Tentang lagu sih sebenarnya, cuman kalau Abang sendiri tuh hobi dengerin lagu apa enggak sih tipe orangnya ini?
<chuckles> Oke. Aku suka banget sih dengerin lagu kayak bener-bener, apa ya, hampir setiap hari pun aku dengerin lagu sih kayak lagi kerja pun dengerin lagu, di perjalanan ke kantor pun dengerin lagu, lagi olahraga pun dengerin lagu gitu-gitu sih, kayak nge-gym gitu pasti ada lagunya, biar gak bosen aja.
Oke. Di kamar mandi dengerin lagu juga?
Kadang-kadang sih denger, cuman kalau misalnya kayak, aku tuh di kamar mandi tuh biasa, eee, punya speaker kecil gitu naruh di situ yang kayak apa sih, kotak yang JBL itu loh, aku taruh situ biasanya untuk dengerin lagu. Iya gitu, biar heboh aja gitu pas mandi.
Wah. Oh, ya ya ya, mhm mhm. <laughs> Konser ya, konser amal ya sendiri di kamar mandi <chuckles> cuman, eee heeh.
<chuckles> Iya, iya. Jadi kayak ya udah, emang aku tuh suka banget dengerin lagu.
Wih, anak lagu banget berarti ya, tapi
Mmm, iya lumayan begitulah.
Oh, iya? Dari semua lagu tuh apa sih hal atau lirik lagu yang bisa membuat Abang tuh mewek banget gitu, Bang?
Mmm mmm. Dari heeh, heeh. Kalau dari pandangan aku dan pengalaman aku sendiri ya kayak, ketika aku mendengarkan lagu itu pertama kali yang aku lihat adalah pasti liriknya ya. Karena liriknya itu kan bener-bener apa ya, eee, lirik itu tuh bisa yang bener-bener b buat kita tuh kayak menyambungkan antara lirik sama kejadian lagi kita alami gitu. Jadi biasanya aku lihat liriknya dulu nih, iya biar iya biar relate antara cerita, cerita hidup kita sama si lagu ini nih, atau mungkin biar kayak kita mikir juga nih, "Apa sih pesan yang pengen disampaikan si penyanyi ini nih di lirik lagu ini?" kayak gitu loh. Jadi kan biar jadi kan biar lebih menghayati lagi denger lagunya, kayak ya udah oke dari lirik. Nah abis itu aku ke musiknya, musiknya gimana nih mendukung gak, eee, untuk, eee, si liriknya tadi gitu loh. Jadi kayak, "Oke udah dapet nih feel-nya," kayak gitu. Habis itu baru kayak apa namanya, eee, video klipnya gitu-gitu, tapi pasti hal pertama yang aku lihat adalah liriknya dulu sih, karena dari lirik bisa tahu nih pesan dari lagu ini apa, terus kayak kita punya enggak cerita sama lagu ini, biar kita tuh bisa menikmati, eee, lagu tersebut ketika kita lagi mendengarkan lagunya gitu.
Entah genrenyakah atau apanya gitu? Oh, biar relate gitu ya? Oke. Oke.